Ciao, mi racconti di un'esperienza in cui, ehm, la natura ti ha sorpreso così all'improvviso? Senza che ti rendessi neanche
Certo, ehm, allora eravamo andati con i miei amici a raccogliere le castagne, ehm, siamo andati siamo partiti la mattina, e e a avevamo intenzione di fare tutto il giorno, quindi abbiamo detto: "Guarda, ehm, partiamo verso le 8"
Mh. Ma nella cioè in un posto vicino, oppure avete fatto vi siete spostati di b parecchi chilometri?
Ci siamo spostati parecchi, ehm, forse 1 oretta di strada abbiamo fatto, 1 oretta e mezza, di ecco, un bel po' perché siamo andati verso il Pollino, quindi dalla Puglia al Pollino, ehm
Ah, okay. Okay, o
ehm, niente, siamo andati a in in ques
Pollino sarebbe Basilicata o Calabria? Dov'è?
Ehm, sì, il limite fra Basilicata, e Calabria esattamente lì.
Okay.
È il parco del Pollino si crem e comunque siamo andati lì, abbiamo cominciato a prender le castagne, tra l'altro io sono un amante delle castagne, quindi ero super felice e
Mh-mh. Quindi, non era la tua prima esperienza questa?
No, no, no, perché io ho come tradizione di famiglia il fatto che andiamo a raccogliere le castagne ogni an andavamo a raccogliere le castagne ogni anno, e quindi ero molto abituato alla raccolta delle castagne. Tu pensa che una volta allora il periodo migliore, mhmm, fammi pensare, credo sia fra fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, per adesso in questi gio in q in questi ecco in questo anno, però un po' di tempo fa, quando le temperature erano più fredde a settembre, si iniziava già a inizio di settembre, a raccogliere.
Okay. E periodo migliore, qual è? periodo migliore per an Okay. Addirittura, e fino a quando si protrae, questa raccolta?
Mh-mh. Guarda, credo che adesso sia finito, quindi, mhmm, credo novembre.
È già finito? Ah sì?
Sì, credo che novembre, sia già sia mhmm, ne trovi poche, o comunque chi ha il e chi va nel nei parchi selvatici pubblici, insomma ne non ne trovi più, però se hai il castagneto, ecco secondo me, produci di più ovviamente.
Non le trova, ah. Ho capito, quindi i primi periodi diciamo dell'autunno, mhmm
Sì, sì, sì, l'inizio dell'autunno.
Definitiva, proprio all'inizio dell'autunno, okay, okay.
E nulla, quindi, mhmm, niente siamo siamo stati lì, con tutti questi amici. Eravamo un bel gruppetto, perché poi erano persone anche un po' più grandi, un po' più piccole, erano sai amici di vario di vari cioè il più grande era di aveva 50, 60 anni. Ah no, anzi no, forse di più, 65, e il più piccolo ne aveva cin 5 quindi era proprio un grup un gruppo bello animato ecco. Sì eterogeneo di persone. E quindi, mhmm, noi stavamo raccogliendo le castagne, a 'na certa è arrivata pausa pranzo, quindi: "Ehi dobbiamo andà a pausa pranzo, dobbiamo andà a mangiare". Quindi andiamo tutte alle macchine e cominciamo a, mhmm, ecco
Sì. Mh-mh. Ah, proprio eterogeneo, okay. <giggles> Ma scusami se ti interrompo, ma la sono curioso di sapere, siccome è una cosa che, ehm, non ho non ho mai fatto, no, ma le castagne vengono raccolte, no, so nei sono nei ri nei ricci, no, il il suo involucro, ma vengono raccolte da da terra, o da dall'albero?
Sì. Sì. Allora, ehm, le castagne cadono, ehm, dal pren il riccio cade, e si apre sostanzialmente quando cade, o comunque le castagne escono dal riccio molte volte, e quindi tu trovi la castagna da sola s per terra, quindi fra le foglie, quindi
Sì. Ah, quindi tu raccogli le castagne da terra, già già fuori dal riccio, ah.
sì. Sì, sì, sì, sì, sì, quindi devi scandagliare un po' le foglie, le devi spostare e capire dove sono le castagne, e poi se trovi dei ricci che sono pieni li prendi e pren pre li prendi da dentro prendi dentro le castagne, e poi il riccio lo butti. E quindi
Ah, okay, okay, okay, okay. Okay, tanto non comunque non punge, no, non credo che punga.
Non più di tanto. Noi noi abbiamo sempre i guanti però, ehm, non dovrebbe pungere così tan
Ah, giusto per precauzione, okay.
Sai quando pungono di più? Quando sono meno maturi, quindi quando, mhmm, se fossi andato a settembre, sarebbero stati più spinosi.
Okay, quindi man mano che maturano diciamo, la la la spina diventa anche più morbida, più meno meno pungente.
Sì, sì, si spezza più facilmente anche sì, sì, sì, invece quando ebe quando è immaturo, è come se fosse un ago, capito, quindi penetra più velocemente, e più e e fa anche più male.
Okay. Eh sì, è quello e un f un segno di protezione, no, del frutto, nel senso qui non non si tocca, non si va oltre qui è la na beh. Il bello della natura, no, sì.
Mh-mh, sì, sì. Esatto. Interessante come la eh, eh, come la natura no, ehm, ha ha sviluppato questo sistema, no, tant'è che molti si chiedono, no, il fatto che è è possibile che tutti questi sistemi di autoprotezione, siano, uhm, frutto di un caso, no, oppure siano qualcosa di più mhmm, di un disegno, di un creatore, che qualcuno ha fa ha effettivamente sviluppato questo
Ha le sue difese, certo, certo. Eh sì, eh sicuramente, c'è c'è c'è qualcosa di si parla di evoluzione della specie, no, ne nel corso dei millenni, ma sembra talmente così perfetto, che che che s sì sicuramente fa pensare a qualcosa di superiore, no, molto molto molto perfetto.
Mh-mh. Esatto. Sì, sì, sì. Una sorta di creatore universale, no, che ha ha sviluppato queste queste queste cose, perché effettivamente sono troppo ma umane, no. Il fatto che tu vuoi il frutto, però io te lo proteggo con la spina, molto particolare come cosa. Sì, sì, sì.
Eh sì, eh sì, è bello sì. Quindi?
E e, niente quindi sostanzialmente siamo andati alle macchine e è stato bello perché poi ecco, ehm, noi, ehm, raccoglievamo le castagne nel vicino alle strade perché non ci allontanavamo nella pineta, proprio nella pineta, nella foresta praticamente
Mh-mh. Ah non stavate n dentro il bosco, quindi dentro un borgo, okay.
No, non troppo, non troppo, perché comunque, potrebbe essere pericoloso. Io mi ricordo quando ero piccolo, una volta ho incontrato un cinghiale, con i miei cugini e quindi sai eh sì! Può essere pericoloso, soprattutto in quelle zone ci sono, e tu li senti a volte, e tu fai: "Okay bene dobbiamo andarcene". <chuckles>
Ah sì? Oh. Eh beh, ma non si è dimostrato ostile in quel caso? O
E no, no, no, non si è dimostrato ostile, perché, uhm, ci ha guardato, uhm, a quanto pare stava rosicchiando una castagna, e ci ha guardato, noi ci siamo allontanati e c'ha se tra virgolette "seguito".
Meno male. E non ci ha fatto più caso, più di tanto. Ah, vi ha inseguito?
Sì, ma, mhmm, c'ha seguito, ma non inseguito cioè proprio cioè noi camminavamo, e lui ci seguiva, però non correndo sai, ci seguiva, come se fosse tipo il nostro amichetto da compagnia, poi arrivati alla strada sì, poi arrivati alla strada, il rumore delle macchine, delle persone, l'ha sicuramente spaventato e lui se n'è andato.
Ah o Tranquillo, così. Ah tipo cagnolino. <chuckles> E se n'è andato, ah okay, meno male.
Eh sì, sì, sì, quindi, ehm, stavo dicendo, sì siamo scesi, siamo andati le macchine, ed è bello perché quando poi si è andato le macchine, abbiamo dovuto fare tutta la strada a al allo scendere, no, per ritornare
Mh-mh.
e lì vicino alle macchine, tutti si stavano sistemando, perché dovevamo andare in una una sorta di zona picnic, in cui era possibile fare u diciamo mettere un attimo le cose in pace, mettere su un tavolo tutto quanto, e mangiare
Sì.
e io dovevo andare in bagno, quindi sai la natura, cosa fai? Va in bagno in natura, <chuckles> ehm, è normale no, è fertilizzante. <chuckles> Esa
Eh beh, è normale, come è giusto che sia. <chuckles> Annaffiamo annaffiamo, diamo da bere anche o da mangiare agli alberi, no, la dov'è uno da naturale di concime.
Mh-mh. E quindi <chuckles> e quindi io comincio a camminare, nel posto vicino alle macchine. Io non mi sarei mai aspettato che io ho trovato, uno dei posti più belli, e secondo me meno visti da dalla per dalla gente, perché mi sono allontanato molto. Diciamo, che mi dava fastidio se qualcuno mi vedeva, no, quindi mi sono allontanato molto. E ho cominciato a camminare, e a una certa, mi sono ritrovato a camminare letteralmente in mezzo a, mhmm
Sì. Eh, beh sì.
dei del dei cumuli di terra, non so pe non so come spiegarlo cioè c'erano questi sì.
Tipo delle piccole collinette, okay.
Esatto. E hai presente, i fiordi norvegesi?
Mh-mh, sì.
Ecco, indicativamente parlo di quello, ma senza l'acqua. Quindi, tutte 'ste 'ste frastagliature, della ro della roccia.
Okay. Ma erano davvero molti? Cioè erano numerose?
Sì, sì, sembrava quasi un labirinto. E tutte queste frastagliature della roccia, e c'erano le radici degli alberi che stavano sopra di me, che spuntavano alla mia altezza, e e c'era la luce di mezzogiorno, che penetrava fra gli alberi c'è una delle s delle cose più belle che abbia mai visto. Se avessi avuto, non lo so, una telecamera, o un a avrei preso subito istantaneamente, perché era proprio bellissimo.
Addirittura. Ah, proprio Sì. E questi lì hai riconosciuto che tipo di alberi erano, se erano alberi da frutto o tipo quercia, non lo so che se hai riconosciuto del fru ah ghiande, ghiande. Quindi le ghiande t tipo querce, perché le so le querce, solitame quindi c'ho questa maestosità, questi alberi
Erano ghiande. Erano ghiande, c'erano tutte le ghiande a terra, tant'è che io Sì, sì. Sì. No, era era fantastico, guarda era proprio uhm, in inglese si dice overwhelming cioè sopra sopra il tutto, cioè non lo so, ti ti prende proprio una mane io poi non sono una persona molto, ehm, che si fa prendere da queste cose, ma quando ho cominciato a camminare, cioè sembrava di muoversi proprio, in una in un labirinto.
Sì. In un'altra dimensione, in un altro
Sì, sì, sì, sì.
<chuckles> E beh, sì eh.
E poi c'erano gli uccellini, c'erano, ehm, i tutti le farfalle, e a 'na certa, ho visto anche uno scoiattolo, quindi è stato bello, perché non mi aspettavo di vedere, sai il roditore così.
Sembrava tipo Alice nel paese delle meraviglie, che è entrata
Sì, so se mi sono sentito esattamente, in quel film, quindi è stato davvero divertente.
<giggles> E poi sei tornato indietro, per farne partecipi anche gli altri, oppure è stata una cosa che che ha che ho condiviso tu e
No, non son tornato, cioè son tornato indietro, ma non sono, mhmm, cioè non ho avuto tempo di parlare, perché, ehm, poi siamo dovuti subito andar via, quindi quel posto probabilmente, non lo ritroverò mai più, però era fantastico perché proprio, ehm
Ah-ah. Addirittu
cioè si e te ho te lo devo descrivere te lo descriverei, come un posto magico, e e non mi sono cioè non mi sono mai permesso di descrivere un posto così bene, perché proprio fan cioè era fantastico, e poi ecco
Magico. Certo, ma hai provato a ritrovarlo, magari anche attraverso internet, se c'è qualcosa là vicino che possa
No, no, no perché è talmente piccolo, come com è è proprio una sorta di infossatura nella montagna, che tu non trovi così facilmente. Non è un posto, ehm, molto m molto visitato perché
Mh-mh. Conosciuto, visitato, okay turistico.
Sì, a volte men noi mentre raccoglievamo le castagne, trovavamo sai, ehm, una bottiglia o la lattina, le cose che le persone irrispettose buttano nella strada, no. Eh.
Eh sì e ti fac pensare, che d di là, c'è passato qualcuno.
È passato qualcu invece lì, era natura incontaminata. Non c'era un fazzoletto, non c'era una salviettina. Non c'era nulla, non c'era una latti niente, era perfetto. E e quindi sì, ho vi ho visto anche il lo scoiattolo che si metteva l le ghiande in bocca. <chuckles> E quindi è stato proprio cioè non lo so, sembrava, mhmm, quasi una scena di un film, o comunque non sembrava
Che spettacolo. Ah d <chuckles> È un cartone animato di fantasia, no, dico quelle scene che solitamente li guardi ne ne sì ne o nei cartoni animati, o ne in qualcosa di fantasy, no, e allor
Sì. Mh-mh, esattamente, è stato magico. Esatto sì, come se tipo ecco o tu hai de fatto l'esempio prima de' Alice nel paese delle meraviglie, esattamente quello, quindi era proprio non lo so, diverso. Quindi questo mi è piaciuto molto.
E ti ti ti ti ha trattenuto, diciamo, quel posto, hanno cioè ti sei trattenuto più del dovuto, cercando di gustarti quel posto, oppure diciamo così, hai dato uno sguardo fugace? Insomma, hai avuto il tempo di guardare insomma, questi alberi, lo scoiattolo, e poi sei andato via, per per non in come devo dire, non far aspettare gli altri, oppure hai trovato il modo, di intrattenerti un po' e di goderti di più quello spettacolo?
No, ci sono stato li per un po', ti devo dire la verità perché poi tu ti muovevi fra queste fra queste collinette di mon di di di, mhmm, di di terra, no, quindi volevo capire che cosa stava sai volevo proprio girarmela tutta, quella zona.
Okay. Sì, sì. Eh ma infatti, è la curiosità pure di queste collinette di terra, cioè ti ha, mhmm non lo so, non ti è s sei riuscito a capire, come mai c'erano queste formazioni? Potevano essere anche delle radici che maga visto che era c'erano quelle che riuscivano dal terreno, magari potevano essere anche delle radici che stavano per uscire fuori dal terreno, può essere magari dovuto a quello mi viene da pensare.
Guarda, io non me lo spiego. Non non me lo spiego. Sinceramente, mhmm
Non t non ti sei dato una spiegazione, diciamo?
Sì era un posto, mhmm, in cui gli alberi iniziavano a livello della mia testa, quindi ero proprio sotto il livello della terra.
Okay.
Però c'era comunque terra, quindi era una sorta di collina, di colli di collina in in piccolo.
Cioè ti ti tipo stavi in un in incavatura, in un un posto scavato?
Sì. Esatto. È come se, ehm, forse il tempo e la pioggia avesse scavato nel tempo quei posti, e li avesse trasformati ecco, in una sorta di labirinto. Ed è bello perché era letteralmente un labirinto, perché proprio tu giravi e sceglievi quale angolo de le de quale angolo prendere, e andavi da un'altra parte. E diciamo che, mhmm, credo che quel posto ecco è, ehm, è incontaminato. Ah e una cosa mi son dimenticato di dirti, ehm, è che effettivamente alla fi cioè vicino a uno di quei posti, c'era anche c'è ho ho ho fatto un po' di strada in questa sorta di labirinto, e e son spuntato sul ruscello piccolissimo.
Sì. Ah, forte. Mh-mh. Sì. No vabbè, cioè proprio la ciliegina sulla torta, eh beh cioè un particolare non da poco.
Cioè capisci? Cioè, ehm Io quando ho visto col ruscello, ho detto: "No non può essere vero, mi stanno prendendo in giro, qualcuno mi sta facendo uno scherzo. Cioè troppo perfetto per essere ve
<chuckles> Qualcuno, ha messo su una scenografia. <snorts>
Esatto, troppo perfetto per essere vero e quello è stato uno dei dei proprio delle sensazioni più belle che che ho avuto.
Sì, così all'improvviso, no, perché comunque no non
Mh-mh.
è qualcosa di inaspettato, no, tu vai lì per fare un bisogno, e ti scopri un posto totalmente inaspettato e suggestivo, no, che da quello che racconti abbiamo
Esatto. Spero di ritornarci. Spero di ritornarci, e di ritrovarlo.
ehm, beh magari più o meno sai ru qual la zona qual è, quindi, ehm, ti metti un po' alla ricerca, sicuramente avrai modo di di ritrovarlo, visto che ti è rimasto così nel cuore. Va bene guarda è stato interessante insomma, ascoltare la descrizione di questo posto. insomma hai fatto venì voglia pure di di fare oltre a 'na raccolta di castagne, proprio di trovare magari essere fortunati a trovare anche questo posto. Quindi grazie per aver condiviso con me questo tuo ricordo.
Lo troverò. Sì, sì. Anche per me è stato un piacere, ti ringrazio.